10 günlük hatta çocuk. İşe gidiyor. İşe giderken ağlıyorum ben gönderirken. O kadar özledim.
Hı hı. Peki oğlun eşinin bir replikası mı? <chuckles> Yani. Evet. Hı hı.
E, replikası, replikası. O da müzisyen oldu. Eee, yani, d direkt ve ve annem artık şey dedi, 10 günlüktü daha bebeğim. "Kızım," dedi, "hadi sen kocanla işe git."
Evet. Hı.
Sen kocanla birlikte Biz birlikte çalışıyorduk çünkü. Sen işe başla dedi. "Anne" dedim, "olur mu çocuk 10 günlük." "Kızım git, ben bu ağlamanı" "Çekemeyeceğim." dedi. <chuckles>
Evet. Hı hı. Sen sen bir kocana doy ondan sonra içeri burayı bulursun. <chuckles>
Sen aynen, aynen. Bu sefer, ay, o kadar komik ki işe gidiyorum, Ömer'in yanında çok mutluyum, oğlumu özlüyorum, geri eve geliyorum. Allah'tan ikisinin arası yakın evle iş ve sürekli, yani, o yüzden ben, ımm, çocukta da eşimi bir kez bile ihmal etmedim. Edemedim zaten şeyim hormonlarım izin vermedi.
Evet. Evet. Peki eş yani, siz zaten oradaymışsınız. Eşiniz, eee, eşin, yani, sana, eee, nasıl davranıyordu bu süre içinde?
Hı hı. Hı hı. O o o hep güzel davranır zaten onun yani Evet, evet o o
Hı hı, çok şanslısın. Yani, birçok evlilikte, işte, bebek doğduktan sonra, eee, koca anneyi, karısı anne rolüne girdiği için onu anne gibi algıladığı için biraz yaklaşmak da çekinebiliyor. Eee, sen bu durumu çok güzel top toparlamışsın diye <chuckles> düşünüyorum.
Hımm. Evet. Evet, o oldu tabii. Tabii. Tabii tabii onu öyle düşünecek bir alan bırakmadım ki adama. Yani, eee, b d a d çok çok eee, benim benim hormonlarım çok değişik çalıştı o dönemde. Bence mutlu evliliğin sırlarından biri bu olabilir.
Evet, ne kadar güzel. <chuckles> Hı hı, hı hı. Orada karısı olduğunu hatırlatmak diyebilir miyiz erkeğe? Hani, bak ben anneyim tamam ama çocuğumun annesiyim, senin de karınım, bakı bak aynı bedende duruyorum. <chuckles>
Tabii ki diyebiliriz. Tabii, tabii, tabii. Tabii. Aynen, aynen, aynen ve hâlâ çok güzelim. Hâlâ çok güzelim. Hâlâ çok gencim. Eee, tabii canım. Tabii tabii kesinlikle öyle. Umarım sıkmamışımdır seni.
Değil mi? Hı hı. Çok tatlı bir sohbetti. Gerçekten çok tatlı bir sohbetti. E, çok teşekkür ederim. <chuckles>
Harika. Ben de, ben de. Ben de çok teşekkür ederim. Görüşürüz.
Görüşmek üzere.